E, gerçekten, eee, ilginç aslında. Hani, iii, çok üstüne düşünmediğin, "Ya, nasıl olsa bu bir yere gidiyordur." Mesela, bu otobüsse, trense, "Gider, oradan bir şekilde bir aktarma, bir şey yaparım." gibi düşünüyorsun. İlginç bir düşünce. Peki bu kaybolduğun hikâye spesifik olarak ne zaman gerçekleşti? Yani, işte, internetin, bu, işte, Google Haritaların çok yoğun kullanıldığı bir dönem miydi? Yoksa, hani, biraz daha az kullanıldığı bir dönemde mi kayboldun? Nasıl gelişti? Biraz, ııı, detaylandırabilir misin?
<chuckles> Evet, evet. Evet. <chuckles> Evet. I hı. <chuckles> Vallahi, ilk hatırladığım: Ben, emm, lisedeyken, eee, İngiltere'ye yaz okuluna gitmiştim. Eee, orada, ııı, işte, böyle, o zaman telefon falan, yani, böyle, hele ki, eee, cep telefonu, ııı, öğretmenler alıyor. Ben bir ailenin yanında kalıyorum. Eee, okulda, işte, beni böyle kötü bir sınıfa ko Ya, iyi bir sınıfa koydular. Kötü olmasının sebebi, hiç, iii, Türk yok. Iıı, ben de Türklerin sınıfına gitmek istiyorum. Türkler de alt grupta. O yüzden diyorlar ki, hani, "Sen en üst gruptasın, ııı, ve hani seni alta geçiremeyiz." Eee, ondan sonra ben de kı kızdım, sinirlendim. İşte, eve a şey, eee, aileye dedim ki: "Ben" dedim, "yarın okula gitmiyorum." dedim. Ondan sonra, eee, onlar <chuckles> Evet, gitmiyorum. Ev telefonundan, işte, eee, babamı aramışlar. Eee, ulaşamıyoruz. İşte, babamı ev telefonundan, işte, eee, aileyi aradı. Neyse, aile rica etti. "Tamam, neyse. Hadi git de bir çözüm bulacaklar sana." falan dediler. Ondan sonra, neyse, bindim bir otobüse. <tsk> Allah'ım ya, bu, böyle, bu başka bir yerlere gidiyorum. Yani, okulla alakası yok. Eee, bir de kızgınım, sinirliyim falan da böyle. Evet. Ondan sonra, işte, indim, eee, bir yerde. Ya, soruyorum, biz de olsa mesela, böyle, işte, Türkler'de hemen çok yardımseverdir, koşar. "Kızım ne oldu? İşte, kayıp mı oldun?" falan. Kimse hiçbir şey demiyor. Polise gittim. Polis bile, yani, böyle, çok ilgilenmedi. İlk orada başlamıştı kaybolmak. Sonra bir şekilde, işte, birine sordum, ettim. İndim, bindim. Tabii, şu anda kaybolmak o kadar zor da bir şey değil. Yani, eee, <tsk> dediğin gibi, ııı, telefonlar, uygulamalar sayesinde, kaybolsan da kısa süreli. <chuckles>
<chuckles> A, a! <chuckles> Bir anda öyle bir. "Gitmiyorum ya!" hani. Allah! Başladı orada hikâye. <chuckles> Tabii, tabii. <chuckles>

Ya, o bana zaten her şeyini haber verir yani ben de çok böyle arkadaş, eee, gibiyiz oğlumla yani, böyle, işte, onu kısıtlamam, şey yapmam. Sadece bilgi vermesini isterim, eee, fakat bazen, işte, telefonuna bakmıyor. Eee, ben de, işte, antrenmanlardan vs. çıktıysa, eee, arıyorum açmıyor. O o zaman bakıyorum ya neredeymiş bakayım, eee, oğlum diye. Bir de mesela şöyle bir şey yaşadık, ondan, eee, bahsetmek isterim. Eee, geçenlerde bir 2-3 hafta önce, eee, işte, antrenmandan çıktı. Eee, kapıda bekliyordum. Arabaya bindi. "Anne" dedi, eee, "cep telefonum yok." Hemen o uygulamayı açtık ve biri almış götürüyor. Biz de böyle peşinden <chuckles> arabayla, eee, konumu takip ede ede cep telefonunu takip ettik ve aslında cep telefonu kay kaybolmuştu, eee, ve o uygulama sayesinde gittik işte, eee, o o bulunan yere. Sonra, işte, eee, koçuna dedik, işte, "bu bur bu mevkide oturan biri var mı?" Eee, çünkü cep telefonu orada gözüküyor oğlumun. Hemen WhatsApp grubuna yazdı, eee, ve indirdiler cep telefonunu yani başka bir çocuğun ç eee, çantasına karışmış. Eee, öyle bir şey yani faydası oldu.
Süper. Tabii. A, ah! <chuckles> A. Aslında yani Ya, aslında hani, iii, sen anlatmaya başlayınca acaba gerçekten, hani, biri tarafından alındı mı diye düşünmedim de değil. Ama sonrasında gerçekten bir karışıklık olduğu ortaya çıkmış. Güzel, bu çocuklarda genelde olabilen bir şey herhâlde yani o yaşlarda özellikle. Biraz daha, böyle, hani i u şey oluyorlar gibi ya umursamıyorlar gibi hani çok nereye koyduklarına çok takılmıyorlar gibi o noktada.
Evet. <chuckles> Evet, evet. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Bence cinsiyetin de etkisi var. Yani kız çocukları daha, ııı, şey oluyor, eee, sorumluluk sahibi ve dikkatli oluyorlar. Erkek çocukları birazcık daha savurgan ve dikkatsiz olabiliyorlar.
Tabii ki, olabilir. <chuckles> Evet, olabiliyorlar belki de, doğru. Peki şey noktasında mesela, işte, aslında bu uygulamanın birçok, ııı, avantajını görmüşsün. Yani hem oğlunun, işte, telefonuna cevap veremediği anlarda ya da belki de hani cevap verdiği ama senin de, işte, bakmanı istediğin anlarda tekrardan bakabiliyorsun ve, böyle, işte, hırsızlık gibi bu tarz olaylarda da konumdan kaynaklı olarak gerçekten bulabilmek çok büyük bir nimet. Hani telefona görüşürüz de demiyorsun o noktada. Hani nerede acaba, nasıl bulabiliriz diye bir yöntemin oluyor. Gerçekten güzel bir uygulama bu noktada. Başka böyle kullandığın uygulamalar ya da herhangi bir yöntem var mı, böyle oğlun için olabilir, kendin için olabilir, kendi telefonunda kullandığın?
Hı. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı.